ああ、いいですね。なんかどんな感じのジャズですか？
えっと、結構アマチュアバンドを、ええと、組まれてる方が多分10から15組ぐらい出演してくれるんですけど、ま、だいたい、あの、お昼のあ、土日なんですけど、開催されるのが。お昼の12時ぐらいから、まあ夜、夕方69時ぐらいまで、いち1組1時間ぐらい演奏してくれてて、で、でま、その周りにこう色んな売店が出てるんですけど、あの、ま、ま、え、昔はなかったんですけど、今はなんかそのフードトラックとかっていうのがあって、そこであの、ま、ちょっとした食べれるものを売ってたりとか、あの、あと大人はお酒ですよね、ビールとかが売ってたりとかしてて。ま、あの、参加費は無料なので、あの、公園に行って、まあ、あの、あとチャリティーも含まれてると思うんですけど、ちょっとそこまで私、あの、チャリティーの方何には見てなかったんですけど、募金箱が多分あっちこっちにあって、ま、あの、よかったらそこに寄付したりとか、まあ、あとアマチュアバンドさんもこう結構無料で、あの、出演してくれてるみたいな。ま、一応多分市が一応お金を払ってると思うんですけどはい、ま、一応なんかそのティップボックスみたいな、チップを入れるところがあったりとかしてたんで、あの、結構、はい、いろんな年代が楽しめてましたね。あの、子供いるはい、家族連れだったりとか、大人も、はい。
ほうほうほう。 うん。 はい。 ほお。 はい。 うん。 はい。 はい。 んあ、はい。 はい。 ふんふんふんふん。 おおおお。 うーん、なるほど。はい。 はい。 うーん、うんうんうんうん。 はい。 うんうん。 おお。 はい。 はい。 うーん、なるほど。 はい。 うんうん。 どね。はい。 ふん。うんうんうんうんうん。 はい。 ああ、いいっすね、その。うん。 おおおお。